何かおき ね、もう、そっからなんか、起き上がれないんですよね。何なんですかね。疲れてんのかな。いここちがいいと言いますか。
<laughs> なるほど。うーん。うん。はいはいはいはいはい。
ね。なんか、人を駄目にするなんちゃらとか、よく売ってるじゃないですか。あ、椅子とか。ね。あああいう感じなんじゃないかなって思ってるんですけど。すっごい気持ちいいんですよね。うん。
あ、はい。 <laughs> なるほどなるほど。じゃあ、なんか、その、どうですかね。それ何とかしたいですね。そこの時間をね、例えば、仕事終わってから、そのまま、あの、ピラティスの教室だったりとか、そういったところに直行するっていうのは難しそうですかね？
うん。 ああ。そうなんですよね。で、一応その、私やってるのがマシーンピラティスっていうので、結構ねお高いんですよ。で、私は、しい週に1回しか、なんか、それはそれ、ほんとにしたいんだけど、ほんとはね。なんか週に2、3回、くろコースみたいのをしたいんですけど、そうなると結構、それこそ、なんか高くなっちゃうので、週いっかいコースを取ってるんで、それで週末に、やっぱそれがどうしても回っちゃうんですよね。じ
はい。 うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 うーん。うん。 なるほど。
うーん。確実に行きたいのでってなると、サボる可能性が出るので、私は。うん。
うんうんうんうんうん。 なるほどなるほど。どうですかね。それで言うと、その、なんかしええ、月に使える予算とかってあったりします？これぐらいなら出せるかなみたいな。
うん。 そうですね。だから、今が、まあ、13000円ぐらいですかね。まあ、それがギリギリかなって思ってますね。うーん。
うんうんうん。 うんうんうん。なるほどなるほど。一緒に行ってくれそうなお友達とかいったいたりします？

うーん、なるほど、確かにそうなっちゃうとそうですよね。うんうんうん。
はい。なんで。あの、一応その週末は、ピラティスに行ってみることにしたんすね。
はい。
で、それで、その週末1回やるっていうので、結構その週末はなんとなく
はい。
解消されてる気がすその後にちょっとマッサージとかして
うんうんうん。
ちょっとかいじょうされるんですが、その週、その平日っていうのが、この運動不足を、こうどうやって解消したらいいかなって思ってるんですけど。
なるほど。あああ、なるほどなるほど。じゃあ、その、どうす？運動習慣って今まであったことってあります？部活とか。はいはい。
あのですね、いあの、ゴルフやったりとか、だからだあ、結構ちょっとこう

多分そう、つまんないのかな、たむやかあんま好きじゃないんでしょうね。それで、ヨガとか、ピラティスは好きなんですよ。
うーん。 はい。 ん、なるほど、はい。
なので、絶対行くんですよね。なんでそれに切り替えたんですね。なんか絶対行くようにしようと思って。
うん、ふんふんふんふん。 うーん、なるほど。
うん。
で、どうなんですかね、その、家でその <chuckles> ヨガとかピラティスも好き言ってましたけど、家であんまりできないっていうのは、あの、まあね、ソファーカウチに座っちゃうとだめって。
そうな ソファーのせいにしてますけど。<chuckles> ね。
どううお風呂上がって、そのままピラティスとかヨガするみたいなルーティーンとかを作っちゃうとかどうですかね。うーん。
ああ。あ、それいいかもしれないですね。確かに、こう立ち上がって、何かした後に、するっていう。あ、それは、あの試してないです、まだ。やってみます。いいですね、ちょっとうん。 ううん。そうです。ええ。
あ、はいはい。 うーん。 やっぱりその習慣習慣づけのあの一番大事なことっていうか、一番続けられるる要因として、あの、その日常の生活の中に1個食い込むっていうのが、あったりするんですよね。例えば、なんか朝起きれない人が、もう朝起きたらそのままの足でカーテンを開ける。で、カーテンを開ける時に水を一緒に飲むっていうルーティンをつけるとか、そうすっと続けやすくなりますよっていうのがあるんですよね。
はい。 ああ、なるほど。はい。うん。うん。 うん。 うん。 ああ。なるほど。あ、それいいかもしんないですね。なんかそういうお風呂の後とか気持ち良さそうですしね。確かに汗とかもそんなかかないので、びるピラティスとかあの、ヨガとかは。確かに、ちょっとやってみます、それは。
あ、はい。 うんうんうんうん。 はいはいはいはい。 うん。ちょっとそれでぜひ、あの、やってみて、あの、ね、なんかまたそれれで、できなかったら、別に違うところを入れてかな入れていけばいいのかなっていうだけだと思うので。
ええ。 いや、そうですね、確かに。なんか、車の中で少しできるものとかってありますかね？
うーん、うん。 どうなんですかね、ちょっとあんまりピラティスとヨガについてが分かんないんですけどあ、はいはいはい。
<laughs> なんかストレッチ的なあ、ストレッチ的なこととかで
すそ、お
結構ね、すちょっとなんか首とかいろいろが痛くって
あ、首とかでしたら、あの、首をちょっと傾けるだけでも、すごくストレッチになって、伸びて気持ちいいですよ。あの、首をほんとにこうやって顔、何て言うんですか、真っすぐ座って、で、首を、あの、横に30秒を、右に30秒、ひだ左に30秒倒すだけで、首の横の筋が伸びるので、それだったらうん、運転中でもできますね。うん、ぜひやってみてください。そうですね。うんうん。あとはその、どうしてもカウ
ええ。 うん。 あ、そうなんですね。うん。 はい。 ええ。 あ。そうですか。え、それ、む あ、それめっちゃできますね、車の中で。あ、ちょっとこれややりますやります。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。いやいや。たぶ
チに行っちゃうってことでしたら、あの、カウチに行く時間を逆算しておいて、そのアラームをかけとくのは1個手だと思いますよ。例えば、ん、6時に家着いて、ろくじから7時とかまでカウチでゴロゴロしちゃうので、わるあれば6時半ぐらいにシャワー
うん。 ああ、うん。 うん。
ピラティスっていうアラームを入れといて、その時間に絶対にシャワーあ、お風呂に行くみたいな。
なるほど。